बिल्कुल, जी, काफ़ी अच्छी बात कही आपने और कहीं न कहीं मुझे लगता है ना लोगों के मतलब मानसिकता पर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि अगर जो है अच्छी खबर है, वो तो हमारा दिन अच्छा बना देती है। लेकिन कहीं न कहीं वो खबर अगर नकारात्मक या जो है ना थोड़ी बुरी है, तो पूरे दिन के मतलब हमारे काम पे ना असर पड़ता है उस चीज़ का, क्योंकि अगर जो आप सुबह-सुबह बिल्कुल और जो है ना अगर आप सुबह-सुबह कोई मतलब बुरी खबर देखते हैं कि किसी की मतलब डेथ हो गई या कोई जो है मतलब एक्सीडेंट में मारा गया, तो कहीं न कहीं जो है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और दिमाग में आ ही जाते हैं वो ख्याल, कि जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ लोगों के साथ और आजकल तो आपने देखा ही होगा, बारिश का मौसम चल रहा है, कितनी ज़्यादा आपदाएँ आ रही हैं। और जैसे मैं तो उत्तराखंड से हूँ ना, तो हमारे वहाँ तो लगातार बारिश चल रही है काफ़ी दिनों से और काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है। तो आजकल का जो है मतलब ये न्यूज़ देख के ना मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है अपनी भूमि की, जी, आपका क्या विचार है इस पर?
हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। पूरे दिनचर्या को हिला देती है वो। जी। हाँ। जी। बिल्कुल। हाँ। सही बात। जी। हुँ। अच्छा, अच्छा। जी। नहीं देखिए अभी ह हाल ही में मैं भी उसी तरफ गया हुआ था, तो मैंने भी उस अ, आपदा को देखा है, वहाँ के रह रहे लोगों से एक बार बातचीत करी। तो सबको यही बताते हैं, कि वहाँ पर किस तरीके से डर का माहौल रहता है, कि पता नहीं कब किस तरफ की मिट्टी थोड़ी सी लैंडस्लाइड हो जाएगी और आप सोते-सोते ही, पूरे सो जाएँगे। तो जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं बहुत खतरनाक हैं, तो ये चीज़ें लगता है कि हाँ, अगर आप अब जो बहुत बार जो हमारी न्यूज़ की एजेंसीज़ हैं, वो इन चीज़ों को नहीं दिखाती हैं, मगर मुझे लगता है कि हर एजेंसी को दिखाना चाहिए कि देखिए, कहीं न कहीं जो एक पहाड़ी जीवन है लोग घूमने का श बहुत शौक रखते हैं कि हाँ, मुझे पहाड़ घूमना है मगर एक ये भी देखिए कि वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो कितना खतरनाक और किस तरीके से एक डरावना रहता है। पता नहीं कब क्या आपदा आ जाए, तो मुझे लगता है कि हाँ, उसके लिए जो ये खबरें हैं
हाँ। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। जी, जी, बिल्कुल।
उनको थोड़ा सा बराबर मात्रा में दिखाइए, जो चीज़ें सच में हो रही हैं, उन चीज़ों को दिखाइए और जो चीज़ें वहाँ कर होती रहती हैं, मतलब एक प्रकार से जो भी सच्चाई है, आप उसको हरदम दर्शाइए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो एक खबरें होती हैं, वो कहीं न कहीं जो एक न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो हमारे डेमोक्रेसी का एक तीसरा स्तम्भ बोले गए हैं, तो उन चीज़ों को अगर कोई गलत तरीके से कोई काम होगा, तो वो हमारे देश पर और हम लोगों पर ही असर पड़ेगा। जी।
जी, जी। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, जी।